Eh, ele tem carro lá em Portugal, então a gente pegar o carro dele, ir viajando pela costa, assim. Aí eu queria saber se você tem algumas dicas pra gente poder economizar um pouquinho, eh, e poder viajar, né. Porque é legal viajar, vê, eh eu acho que faz parte, né, da da essência do ser humano por conhecer lugares novos, enfim.
A costa seria de Portugal?
Isso.
Tá, em janeiro?
Exatamente, no inverno, mas vamos lá. <laughs>
Tá, com Não. Ótimo, porque tem cada lugar lindo. né. Aquelas pousadas assim invernais gostosas. Eh, vocês conhecem Cintra?
Então, ele conhece, né. Eu eu vou a única parte de de de Portugal que eu conheço mesmo é Lisboa, que é onde ele mora. Mas essa parte pra cima eu não conheço nada. Então, assim, se você tiver dicas pra me dar.
Ai, tem. Ai, Porto. Porto é tão bonita. É romântica essa cidade.
Ah, é?
É frio, né, janeiro, mas se eu fosse mas tudo bem. Você coloca aí uma roupa segunda pele, né, ou essas roupas térmicas
Hã. <laughs> Tá.
e vai embora. É frio, você se veste
Mas a gente se agasalha, né. Exatamente, questão do frio a gente se agasalha.
Claro. Claro, e e vai parando nos lugares, vai tomando vinho, um um chazinho quentinho, né. Tem que se adaptar. Que o legal do inverno, que é vai ser muito mais barato que no verão, né.
Ai, é verdade. Tem essa questão mesmo de viajar aqui no inverno, sabe, sai ca é baixa temporada, né.